А расскажи, пожалуйста, о своём любимом походе на природу.
Ух, был у меня такой, <sighs> он, конечно, был сложный, вот сейчас вспоминать уже как-то смешно. И прекрасный, вроде как, понимаешь, что да, такое классное приключение было. Тогда было сложно. <chuckles>
Так. А, ну да, так иногда бывает, а. А как давно это было?
Ой, ну это было лет 6-7 назад, наверное, где-то так. Вообще, боже, какой щас год вообще? <laughs> Хороший, да. Ага, так, подожди, щас вспомнила. А, ла-ла-ла. Не, 8 лет назад это было. Это был один из моих первых таких вот прям <grunts> настоящих походов.
Мгм. <laughs> Хороший год, <chuckles> правильный. М, мгм. Так, настоящих А что ты имеешь в виду под настоящим?
М, да. Ну, настоящий- это не вот тот, который там, знаешь, один день прогулялись туда-обратно, и ночуешь ты у себя в кроватке, и в принципе на этом всё закончилось. Настоящий- это именно вот с палатками, с ночевками, вот в этом плане.
Мгм. О! Здорово. А это, э, в, а, ну, в какой под на какой в какой местности, да? Что за природа была вокруг?
Мгм. Ой, это была очень интересная природа, на самом деле. Это было в, огромном национальном парке.
М.
А, в США.
Ух ты.
И он просто огроменнейший по площади. То есть он начинается в той местности, где ещё всякие там степи, прерии. <chuckles>
Ага, так.
И постепенно, то есть это как бы его северная такая сторона. А, к южным к южной своей границе он больше уходит в такую гористую местность, и там даже каньон есть с рекой.
Ага. О, нич здорово, красиво, наверно.
Мгм. Красиво, и это прям вот огроменная территория, то есть оно вот есть вот переход вот такой вот природы.
Мгм, прикольно.
То есть он за счет этого и не скучный, потому что там есть вот эти вот и горы, и в холмы, и вот разные виды растительности. Вот, и можно там Мгм.
Ага, а там какие-то, маршрут уже готовый, или вы сами прокладывали?
Но на самом деле там уже есть какие-то тропы, скажем так, которые в принципе, ну, можно как бы уже готовые туристические. То есть они в любом случае ам, м, как бы это описать? То есть в принципе, какой принцип, а, во всех этих национальных парках, где есть, ну, не только парках, в принципе местностях, где есть как бы походные такие маршруты, э, в Соединенных Штатах, они стараются вот не трогать, да, то есть, грубо говоря, чем отличается вот эта тропинка от, туристическая, походная, от не туристической- тем, что просто на ней немножечко больше протоптано, там чаще люди ходят. Всё.
Мгм. Мгм. Да, что за принцип? М. Мгм. <chuckles> Понятно. А какие-то оборудованные, там я не знаю, места для палаток, ну как вот для для кемпинга, что-то такое есть?
Мгм. Ну. Конечно, такое есть. Не всегда, и это близко к выезду, допустим, в основном из парка бывают, а, какая-то специальная оборудованная площадка, куда можно заезжать на вот этих домах на колесах, на вот этих трейлерах. С там может быть под возможность подключения к электричеству, там может быть какая-нибудь там возможность подключения к воде, или какая-нибудь там, знаешь, бочка с, э, палаткой вот эта, чтобы помыться. Но это нь тоже не настоящий поход, нет. Ну какой же это поход, когда ты сидишь в кроватке, с электричеством в часе езды от цивилизации, ну какой это поход? <chuckles>
М, мгм. Так. Ага, ну да-да-да. Ага, так, а настоящий- это вот <laughs> ну да. Ну, да-да-да. Ну, то есть, а вы хо а ну, тогда расскажи давай вот поподробнее, вот как выглядел, собственно, ваш поход, как долго, как, ну, вообще вот свои впечатления. Давай.
Мгм. Мгм. Ну, у нас было 2 ночевки и 3 дня самого похода, получается.
Мгм.
То есть, а, мы приехали, а, там нашли кого-то, кто сможет нас увезти в дальний конец нашего маршрута. И, грубо говоря, из этой дальней точки поход состоял то, что мы как бы в походе возвращались обратно как бы к выходу из вот этого парка. То есть вот так.
Ага. Ясно. Мгм.
А, то есть это на 2 ночевки было запланировано, и мы шли в месь э, в место, где, ну как я уже сказала, там много вот эти степи, прерии. <chuckles> То есть там нет вот этих природных источников воды, то есть нет какой-нибудь полноводной реки.
Мгм. Да-да-да. <gasps> Во, а как же без воды? Где же вы воду брали?
Ой, это всё тащится на собственном горбу. <chuckles>
<gasps> Вот это да, слушай, звучит, просто действительно сложным таким походом.
Вот, да, это всё тащится на себе, когда ты в такую местность идешь. То есть у них там, конечно, что-то было, то есть если ты идёшь по более-менее, ам, одобренным маршрутам. Ну то есть ты в принципе, перед тем, как туда заходить, в этот парк, ты там останавливаешься в такой вот, а, туристическом центре, что ли, на входе.
Ага. Так.
Там общаешься с, э, рейнджерами, которые заведуют этим парком, которые там по нему ездят, всё знают. И ты им рассказываешь, что вот нас вот там столько-то человек, мы идем в поход, собираемся там по такому маршруту идти, там останавливаться на ночь, там-то, там-то.
Мгм. Мгм. Мгм. Так.
То есть, во-первых, чтобы они в принципе знали, кто у них там в парке и когда ушел, чтоб, если что, знать, кого искать. <laughs>
Ну ну конечно, <chuckles> да. Чтобы, да, знать, когда когда и кого спасать.
Мгм. Во-вторых, они тебе тоже рассказывают, что ты им говоришь примерный свой маршрут. Они говорят: "Ага, значит, смотри, короче, значит, вот здесь у вас, вы идете по маршруту, вот здесь будет такая более-менее плоская полянка, и там есть место примерно на 3 палатки. И мы знаем, что сейчас там, а, по тому, как мы знаем, кто у нас сейчас в парке находится и по какому маршруту люди идут, там вам будет место. С там ваша палатка поместится. Если что, можете там ночевать". В этом плане.
Мгм. Мгм. Супер. Мгм. Отлично. Мгм.
М, то есть ты с ними всё это рассказываешь, что как- как бы согласовываешь и потом, собственно говоря, идешь в поход.
Мгм.
И то есть в принципе, где-то, э, на вот этих основных как бы туристических походных маршрутах, согласованных, периодически у них там стоят такие коробы, в которые они привозят, подвозят пресную воду.
Мгм. Мгм. Понятно.
То есть в теории ты можешь там перенаполнять свою воду, но как бы все походники знают, что вот не нужно, знаешь, там: "А, я еду вообще без воды, там будет чем перенаполнить". Во-первых, ты не знаешь, сколько туристов там до тебя прошло, может, там всю воду выбрали, а ты такой приходишь, у тебя вообще ни капли с собой, да.
Ага. Ну да. <laughs> Так. <gasps> Ой ой ой ой ой, да, звучит не очень.
Вот. Поэтому на такое никто не полагается, конечно же, мы всю воду тащили на себе.
Так. А еду? <laughs> Хорошо, воду, понятно. А еду? Как ка как с едой вы боролись?
Поэтому Ну, еду, конечно, да. То есть тут такой походный набор берётся. Там у нас мы с собой была у нас такая вот горелочка на газу, чтобы можно было там себе вечером и на завтрак чаёк вскипятить.
Мгм. Так.
А, конечно же, еда была, то есть там это стандартная вещь, что на какие-то дневные привалы, перекусы ты в основном с собой какие-то просто консервы берёшь с хлебом, ну такое, что не портится. А, на там завтрак-ужин, опять-таки, мы с собой набирали вот эту вот обезвоженную еду, в пакетах.
Мгм. Мгм. Это что такое- обезвоженная еда в пакетах? Это как?
Ну, это вот, например, а в как бы это с делают для туристов, специально продают даже в этих во всех туристических магазинах, где всякие там палатки, снаряжение продается, всё для природы, там и такая еда продается. То есть, грубо говоря, берут, а, омлет, например.
Мгм. Мгм. Мгм.
И его высушивают. То есть там очень быстро, оно ещё называется freeze dried. Типа сухая заморозка, как-то так. То есть грубо говоря, это тот же омлет из которого забрали всю влагу. То есть он в пакете выглядит как такие сухие маленькие желтенькие, э, кусочечки. <chuckles>
Так. Ага. Мгм, мгм. <chuckles> А как а как он готовится тогда?
Вот ты кипятишь воду, заливаешь туда определенное количество воды, закрываешь обратно, и оно в таких в зиплоках, в таких пакетах. Ну там мешаешь, трясёшь, ждёшь пять минут, оно как бы напитывается вот этой влагой. И в тебе вполне себе неплохой обратно омлет получается.
Ага. Ага. О! Слушай, как здорово в вообще. Какая классная идея, мгм.
Мгм. То есть оно неплохо. И такое есть, то есть омлет- это там завтрак. Оно продаётся там, не знаю, какой-нибудь рис с курицей, или рис с грибами, или что-то такое, какой-нибудь там, мясная похлёбка там, и там прям кусочки говядины ты оттуда вылавливаешь, и с овощами. То есть всякое разное, то есть засушить можно вообще что угодно. <chuckles>
Мгм. М. Ну, это вообще звучит немножко как еда для космонавтов.
Ну есть немного, да, да. <chuckles> В какой-то момент, видимо кто-то подумал, что кроме как там, знаешь, таких околовоенных и космонавтиских целях, можно и простым смертным это, туристам вот давать. Потому что тоже очень удобно. <chuckles>
<chuckles> Ну, на самом деле правда звучит очень удобное. Наверно, это облегчило жизнь вообще очень многим людям, которые любят ходить в походы. Ну хорошо, так, еда, вода. Ну тогда расскажи, как вы организовывали ночёвки?
Мгм. Ну да, да, мгм. Ой, ночёвки, то есть 1 день, а, мы приехали уже во 2 половине дня. То есть нас, грубо говоря, вот выкинули, вот завезли туда в дальнюю точку нашего похода, выкинули, и мы просто, наверно, часа 2-3 там по холмам шли. И просто вот сошли, грубо говоря, с тропы, и где увидели плоское место, там и разбили палатку.
Мгм. Мгм. Так.
И вот, э, 1 ночь, это была, кстати, Новогодняя ночь.
О, з как здорово.
Да, ещё поэтому как бы такой поход запоминающийся. И это была, наверное, просто очень классная такая ночь, потому что, э, ну, во-первых Новый год.
Мгм.
Во-вторых, это один из моих таких первых длительны ну, именно походов-походов был.
Да.
И за счёт того, что это вот такая очень удаленная местность. То есть по этому парку мы где-то около часа уже по самой территории парка ехали до вот этого туристического центра.
Ага, действительно, м, большой, да.
Н-да, а оттуда нас ещё дальше отвезли уже вот в эту нашу точку. И вокруг самого парка там, наверное в радиусе, не знаю, там 2 часов езды, кроме каких-то маленьких городков ничего нет, то есть не было мегаполисов никаких. То есть ноль светового загрязнения, и вот в этом месте казалось, что вот ночью, что звёзды, но ты прям вообще рукой можешь дотянуться и взять эту звезду.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. М. Да, слушай з вообще, да. Ты описываешь какое-то невероятное зрелище.
Да, это прям было, э, просто вот даже словами не передать, это только вот почувствовать. Это прям вот всю ночь хотелось там лежать и смотреть. Но мы конечно спать пошли, потому что у нас всё-таки поход, рано вставать. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Ну да, да, <chuckles> да-да-да.
Но тем не менее, вот это прям, вот это, э, прям вол волшебно было. У меня даже других слов по этому поводу нет.
Мгм. Мгм, слушай скажи э, скажи пожалуйста, а что там вот с дикими животными в этом парке?
Вот, потом, м Они и есть. <laughs>
<chuckles> Так, не страшно было? <chuckles>
Ну на самом деле, нет. То есть с ними такой, очень простой, э, сценарий взаимодействия. Ты не трогаешь их, они не трогают тебя. То есть как-то вот так вот. Есть, конечно, определенные правила, если там какие-то, э, знаешь, что там много медведей или сезон, например, какой-то, то там есть определенные правила, потому что ты там не оставляешь открытой еду или не оставляешь там открытый рюкзак на ночь где-то, чтобы чтобы не найти это всё утро разобранным и растерзанным, потому что животиночка искала еду.
Понятно. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, чтобы, <laughs> чтобы мишки не устроили распаковку, да? <chuckles> Ага, <chuckles> понятно. Мгм.
Н-да, да. <chuckles> Вот. Ну а так, в принципе, э, да. Там нормально. То есть ты иногда видишь, э, диких животных, но те, кого ты, в основном, видишь- это именно вот олени какие-нибудь на близком расстоянии.
Ага. Безобидные для людей.
Да, то есть какие-то более большие животные, они сами к тебе не хотят выходить. Ну зачем ты им нужен?
Мгм. Ну, в принципе, да.
М, вот, и к тому же, всё-таки ты ходишь, в основном, по тропам, которые именно вот, а, предназначены для этого, то есть там больше именно человеческого запаха на этих дорожках остается. То есть опять-таки животные этого избегают, то есть на сами вот эти дорожки очень редко кто когда забредает.
Мгм. Мгм. Ну, понятно, да. Они выбирают другие, альтернативные маршруты.
Да, да, то есть они там, конечно, были, а, и какой-то мишка вокруг нашей палатки где-то там ходил под утро, но мы его не видели. <laughs> Я только слышала, как веточки трещали. И потом мы, когда уже собирали палатку, с утра за заглянул рейнджер один, который там в этой местности как раз проходил. Ну, мы там с ним пообщались: как дела, там сколько дней в походе, бла-бла-бла. И он такой смотрит на землю, а там, так сказать, отходы жизнедеятельности животного. И он такой: "А это мишка был. Свеженькая". <laughs>
Поня Уо-ё-ё-ё-ёй. <laughs> Понятно. Ну, вы его слышали, да? А! Ага. Ага. Ага. <laughs> Понятно. Да уж, м-да. Ну, а 2 ночь, следующая? Где, как вы её провели?
Мгм. Ой, 2- это мы когда сь со степи, с вот этой поднялись уже немного в горную местность. Как я туда подымалась- это отдельный разговор. Я думала, я по доро я не дойду. <chuckles>
<laughs> Тяжело?
Тяжело, но мы всё-таки дошли. И вот когда мы туда дошли, вот знаешь, во-первых, момент, когда ты сбрасываешь с плеч рюкзак, ты вообще готов ещё 5 дней идти в тот момент, такое ощущение, прям так полегчало.
Мгм. Мгм. Да, да, да, да, да. Можно се представить, да.
Мгм. И, во-вторых, то есть всё-таки такая, более южная местность, и мы только что поднялись со степи
Мгм.
но всё-таки это уже и горы. И вот это меня настолько поразило, что я до сих пор помню, как я вот прогуливаемся по этому лесу, когда уже пришли к месту стоянки, сбросили рюкзаки, и вот растут сосны, потому что всё-таки, ну, повыше горы, лес, да.
Мгм. Мгм. Да. Да-да-да.
И у подножия сосны растёт кактус.
Ай, как здорово. Интересное сочетание.
И вот, и это для меня был такой какой-то невероятный контраст. Я 1 раз в жизни такое видела. Ну, кактусы, отдельно растущие, уже к тому моменту, конечно, видела, просто вот в степи, в этом самом Сосны, ну, конечно, я видела сосны. Вот сосну и у подножия так вот, такой вот рассадник кактусов, это для меня вообще 1 раз было, прям очень меня поразило почему-то.
Ага. Да. Ага, ну да. Мгм. То есть это было 2 яркое впечатление после звёздного неба?
Да, да, так и было.
Понятно. Слушай, какое какое классное впечатление у тебя было, этот поход. А, спасибо, что поделилась, я прям как будто там побывала вместе с тобой.
Мгм. И я была рада поделиться, опять освежить, так сказать, воспоминания эти. Аж захотелось в следующий поход пойти, так что спасибо и тебе за такой разговор.
Ну да, да. Расскажешь потом. <chuckles> Ладно. Пока-пока.
Мгм. Да, пока.